ค่ะ คือเรานะคะ แบบเหมือนกับตอนเมื่อสักแบบ 2-3 ปีที่แล้วอะ เราอะมีการออกกำลังกายที่เรียกว่า แบบเหมือนกับไปยิมเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะ แล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเราอะ เอ่อ 1 ปีให้หลังมาเนี่ย เราอะทำงานหนัก มาก นะคะ จนที่แบบว่าเหมือนกับ อืม ไม่มีเวลาไปยิมเลย คือ ไม่มีเวลาจริง ๆ นะ มันไม่ใช่ข้ออ้างเลยอะ เรา เอ่อ เราก็แบบเหมือนกับ เอ่อ เรา เราคิดถึงการออกกำลังกายมาก ๆ เลย แล้วแบบเหมือนกับ ร เราก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนไป เพราะว่า อืม ตอนออกกำลังกายเราก็จะมีรูปร่างที่แบบเหมือนกับฟิต แล้วก็ Firm เนาะแบบหนึ่ง เขาเรียกว่าไง ฟิตแล้วก็กระชับอะค่ะ ทีนี้พอไม่ ไม่ได้ออกกำลังกายมา 1 ปีอะ เอ่อ ก็ รูปร่างก็เปลี่ยนไปแบบเหมือนกับมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น แล้วก็ เอ่อ มีแบบเหมือนกับ อะไรนะ ท้องแขนแล้วก็ย้อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ใช่ เราเลยแบบเหมือนกับ อืม อยากขอคำแนะนำ คือ ระ จริง ๆ เราอะชอบการออกกำลังกาย เลยคิดว่า เออ เราอะอยากจะ เอ่อ ทำยังไงดีน้อถึงให้ตัวเองเนี่ยค่ะ กลับไปออกกำลังกายได้เหมือนเดิมอย่างที่เราเคยทำมะ ทำมาก่อนหน้าเนี้ยอะค่ะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ ก็คือการที่เราหยุดไปเนี่ย หยุดไปประมาณ ปีใช่ไหมคะ? แล้วก็เหตุผลที่หยุดไปเนี่ย คือเป็นเรื่องของ เรื่องงานล้วน ๆ เลย อันนี้คือมีเรื่องของความขี้เกียจ หรืออะไรอย่างงี้ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างไหมคะ ในการที่เราหยุดออกกำลังกายไปอะค่ะ?
อืม ใช่ อืม จริง ๆ มันก็มีอะไร มีความขี้เกียจด้วยแหละ คือจริง ๆ อะงานน่ะมันทำแค่จันทร์ถึงศุกร์เนาะ แต่เสาร์อาทิตย์อะเราก็มีความ ความว่างอยู่จริง ๆ อะนะ เอ่อ แล้วเราก็ จริง ๆ ก็สามารถพาตัวเองไปได้ แต่มีความรู้สึกว่า เออ ทำงานมาเหนื่อยแล้ว ก็เลยแบบมันหาเหตุผลให้ตัวเองว่า "เออ นอนพักเถอะ ไม่ต้องไปหรอกยิม" อะไรประมาณอย่างงี้อะค่ะ เราก็เลยแบบเหมือนกับ อะ ก็เลยไม่ได้พาตัวเองไปยิมเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ
อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยค่ะ เราก็กลับมามีเวลามากขึ้นกว่าตอนที่เราบอกว่าเรายุ่งมาก ๆ เนี่ย เวลาเราตอนเนี้ยมันพอจะมีเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะ หรือว่าเราก็ยังยุ่งมากเหมือนเดิมอะค่ะ?
อืม จริง ๆ แล้วอะค่ะ คือตอนเนี้ยก็ได้ลาออกจากที่ ที่เก่าไปแล้ว ที่ทำงานหนักมากเนี่ยค่ะ ต แต่ว แล้ว แล้ว อืม แต่แล้วด้วยความที่ อืม มันหายไปนานอะนึกออกไหมคะ? จนมันกลาย มันอาจจะเรียกว่ากลายเป็น เอ่อ อ ไอ้กิจวัตรที่ การออกกำลังกายของเรามันก็เลยหายไปจากสารบบความจำของเราไปแล้ว เราก็เลยมีความรู้สึกว่า เออ มันไม่ใช่กิจ กรรม กิจวัตรที่เราจะต้องทำอีกแล้ว แบบเนี้ยค่ะ เออ เรา เรากลับคิดเป็นแบบนี้เลย อืม
ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ ค่ะ ก็คือ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ ค่ะ คือหลาย ๆ คนเนี่ยอาจจะเจอปัญหานี้นะคะว่า เคยออกกำลังกาย บางคนเนี่ยชอบออกกำลังกายมากเลย ทำทุกวันเลยนะคะ ถ้าไม่ได้ทำวันไหนเนี่ยรู้สึกปวด ปวดเมื่อยไม่สบายตัว แต่พอหยุดไปด้วยความจำเป็นอะไรต่าง ๆ นานาเนี่ย แล้วจะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเนี่ย กลายเป็นเรื่องยากไปเสียอย่างงั้นอะนะคะ เพราะว่ามันอาจจะทั้งร่างกายและทั้งจิตใจอะค่ะ มันขาดความเคยชินกับตรงนี้ไป ส่วนจิตใจเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหลักนะคะที่ ที่ขาดความเคยชิน ส่วนร่างกายเนี่ย บางทีเนี่ยพอไม่ได้ออกกำลังกายนาน ๆ เนี่ย พอกลับมาทำเนี่ยมันอาจจะเกิดความ เอ่อ อือ เอ่อ เหนื่อยล้ามากกว่าปกติ ทำให้รู้สึกว่า เอ๊ะ เราไม่เหมาะกับการออกกำลังกายแล้วหรือเปล่า? ฉะนั้นเนี่ยก็ ล คิดว่านะคะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลับมาออกกำลังกายจริง ๆ อะค่ะ ก็อาจจะต้องดูเป้าหมายด้วยค่ะว่า เป้าหมายที่เรา ล เลือกที่อยากกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งตอนเนี้ยค่ะ เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ไหมคะว่า เราต้องการอะไรจากการออกกำลังกายอะค่ะ?
อืม อืม อืม อืม ใช่เลยค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ จริง ๆ ก็ยังไม่ได้ ตั้งเป้าหมายสักเท่าไรอย่างจริงจัง แต่ว่า แต่คิดว่า ถ้าเป้าหมายที่เราควรจะตั้ง แล้วก็ควรจะมี ณ ตอนนี้ นั่นก็คือในเรื่องของ <tsk> เอาจริง ๆ ในเรื่องของสุขภาพมากกว่าในเรื่องของน้ำหนักแล้วล่ะ เพราะว่ามันเริ่มแบบเหมือนกับ อืม อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงมากกว่าอะค่ะ อยากมีแบบเหมือนกับมี มี มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย อืม ค่ะ
อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพเนี่ย ดีเลยนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้อง อ่า หักโหมอะค่ะ ทำแค่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรง มันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ยืดหยุ่นกว่า การตั้งเป้าที่ใน ในเรื่องของการลดน้ำหนักอะค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่า เรากลับมาออกกำลังกายเนี่ย อาจจะ เอ่อ ให้เน้นว่า เราไม่ต้องรีบเร่งนะคะ ให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของร่างกาย แล้วก็กล้ามเนื้อเรามากกว่านะคะ แล้วก็ให้เป็นการทำอย่างสม่ำเสมอ มากกว่าการโหมหนักค่ะ เพราะว่า เกิดว่าเรากลับมาเริ่มออกกำลังกายช่วงแรกเนี่ย แล้วเราเกิดการบาดเจ็บขึ้นมา อย่างเงี้ย มันก็อาจจะเป็นอีก 1 เหตุผลที่ทำให้เราเนี่ย ออกกำลังกายไปอีกแล้ว แล้วก็อาจจะรู้สึก เอ่อ ขยาดการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีกอะค่ะ มันจะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นได้ พ ฉะนั้นก็เริ่มแบบน้อย ๆ นะคะ ให้อย่างปลอดภัย แต่ว่าทำอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังกับตัวเองมากว่า โอ้โฮ เราจะทำได้แบบเยอะเหมือนเมื่อก่อน มีแบบความฟิตเหมือนเมื่อก่อนแบบ โอ้โฮ วิ่งได้วันละ 5 กิโล 10 กิโลเหมือนเมื่อก่อน เพราะว่าบางทีเนี่ย แค่วันเวลาเปลี่ยนไปอะ ร่างกายคนเรามันก็เปลี่ยนไปแล้วอะค่ะ เราก็ใช้การแบบวอร์มไปก่อน เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้ปรับตัวด้วยอะค่ะ อย่าเพิ่งไปตั้ง เป้าอะไรที่มันสูงมาก ๆ ก่อนอะนะคะ เริ่มแบบเบา ๆ ก่อน อย่างงี้ ในตอนแรกอะค่ะ คิดว่าถ้าเกิดว่า
อืม อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ เออ ค่ะ เออ อืม อืม
คือเมื่อก่อนเราอาจจะเคยออกกำลังกายเยอะอะเนาะ แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะคิดว่า แหม แค่ให้มายืดเหยียดอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่ามัน มันแบบ เด็ก ๆ จังเลย หรือ อยาก เออ เราอยาก อะ อยาก อยากแนะนำว่า ให้เริ่มแบบเดินเร็วก่อน อย่างเงี้ยอะค่ะ คือส่วนตัวเนี่ยอาจจะมองว่า "เฮ้ย มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบง่ายมาก เบสิก เมื่อก่อนฉันทำได้เยอะกว่านั้น" แต่ว่าเราอะอย่าเพิ่งไปคิดถึงเมื่อ ก่อน เราคิดถึงแบบตอนนี้ของเราก่อนอะค่ะว่า เอาที่แบบว่าเราทำได้ที่ร่างกายไม่เหนื่อย ที่ร่างกายไม่รู้สึกปฏิเสธอะค่ะ อาจจะเป็นการเดินเร็ว 10 นาทีก่อน อย่างเงี้ย การยืดเหยียดสักแบบว่า อ่า 10 เซต อะไรอย่างเงี้ย ง่าย ๆ ก่อน อย่างเงี้ย พอจะทำให้มีแรงจูงใจในการเริ่มได้มากขึ้นไหมคะ?
ค่ะ อะ ค่ะ เออ ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ <tsk> เออ จริง ๆ อย่างที่คุณแนะนำมา ร เราคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีเลย คือแบบเหมือนกับ อืม เรามีความรู้สึกว่า ถ้าเป้าหมายเราใหญ่เกินไปแล้วเราทำไม่ได้ เราจะมีความรู้สึกว่า เครียด กดดัน แล้วก็ไม่อยากทำอีก แต่ถ้าเหมือนกับเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ แล้วเราแบบเหมือนกับ อุ๊ย! สามารถทำได้ เอ๊ย! วันนี้ทำได้ มันก็มีแรงจูงใจ ทำให้เราแบบเหมือนกับ มีความรู้สึกแบบ เฮ๊ย! เรา ช เราชนะ คือเล็ก ๆ เราชนะแล้วเนาะ เราก็ทำ เราก็อาจจะแบบเหมือนกับขยับขยายเป้าหมายของเราให้ใหญ่ยิ่งขึ้น อะไรอย่างนี้ มันก็อาจจะทำ มันก็อาจจะเป็นวิธีการที่ดี ที่แบบเหมือนกับมันจะสร้างแรงจูงใจให้เราทำได้อย่างต่อเนื่องเนาะ ค่ะ
ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ คือว่าเราก็แบบว่าไม่ ไม่เร่งรีบกับร่างกายตัวเองอะค่ะ ให้เวลาเข้าไป เราต้องคิดว่า เออ เรายังมีเวลาออกกำลังกายอีกทั้งชีวิตเลยอะค่ะ อีกหลายสิบปีเลย ฉะนั้นเราไม่ได้จำเป็นต้องมาเร่งรีบว่า ต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นให้ได้ภายในเดือนนี้ อะไรอย่างนี้อะค่ะ อา หลังจากที่เรา เอ่อ ออกกำลังกายเบา ๆ ไปแล้วอะนะคะ สักวันละ 10 นาที 15 นาทีเนี่ย เราก็เริ่มรู้สึก เอ่อ สบายใจ สบายตัว กับการออกแรงประมาณนี้อะค่ะ เราก็ค่อย ๆ ขยับ อาจจะทำเหมือนเดิม แต่เพิ่มเวลาไปก่อนก็ได้ค่ะ อาจจะเพิ่มเวลาเป็น 20 นาที 30 นาที อย่างงี้อะค่ะ พอเราเพิ่มเวลา แล้วเราก็ ทำแล้วมัน เอ่อ สบายตัวขึ้น ทำแล้วเรารู้สึกว่า โอ๊ย ไม่เหนื่อย คือทำแรก ๆ มันจะเหนื่อยขึ้นอะเนาะ แล้วพอร่างกายเริ่มอยู่ตัวขึ้นน่ะค่ะ หลังจากเนี้ยอีกสักแบบ สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป อย่างเงี้ย เราก็อาจจะเป็นการเริ่มแบบเดินเร็วสลับกับวิ่ง วิ่งสลับเดิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เพิ่มไปเรื่อย ๆ คิดว่าอันเนี้ย ร่างกายเราน่าจะค่อย ๆ ปรับตัว แล้วก็เราเนี่ยไม่อ่อนล้าจนเกินไปอะค่ะ
อืม ๆ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม ใช่ค่ะ อืม อา อืม อืม ค่ะ อืม อืม ได้เลยค่ะ โอ้ แผนการออกกำลังกายนี้น่าจะเข้ากับเราได้ดี เลยนะคะ แล้วก็สามารถทำได้จริง ๆ แล้วแบบเนี้ยอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมอีกค่ะ แบบเหมือนกับ อะ ถ้าสมมุติแบบเหมือนกับเราอะทำได้ดีแล้วเนาะ นะคะ ในแผนสับ ใน ในแผนการออกกำลังกายที่คุณแนะนำมาเรื่องของการวิ่งสลับเดิน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเราอยากจะ เพิ่มเป็นการออกกำลังกายที่เป็นแบบเหมือนกับ เขาเรียกว่า เวตเทรนนิง แบบเนี้ยค่ะ เราจะสามารถแบบ เหมือนกับทำควบคู่กันไปกับ เอ่อ วิ่งสลับเดินได้ด้วยไหมคะ?
ค่ะ อือฮึ ได้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่า เราเนี่ย อ่า ได้เพิ่มระดับเป็นการวิ่งสลับกับการเดิน แล้วเรารู้สึกว่า มันโอเคแล้วในการทำอย่างงี้ แต่ว่าให้เดิน ๆ วิ่ง ๆ ทุกวันเนี่ยอาจจะเบื่อ เราก็อาจจะสลับกับการเวตเทรนนิงก็ได้ค่ะ อาจจะ อ่า แบ่งวันกัน เวตเทรนนิงสัก สาม วัน แล้วก็ไปวิ่งไปเดินเนี่ยอีก 2 วัน อย่างเงี้ยค่ะ อ่า หลัก ๆ เนี่ยเราอาจจะทำสัก 5 วันในสัปดาห์ หรือว่า ถ้าเกิดว่า เราเลือกทำสี่วัน ก็แบ่งครึ่ง ๆ อะค่ะ เป็นเดินวิ่งอะครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปทำเวตเทรนนิงครึ่งหนึ่ง ซึ่งร่างกายก็จะได้ฝึกในหลาย ๆ ส่วนด้วย อันนี้ก็แบบว่า ดี ดีเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่า ไปทำเนี่ยก็เริ่มจากน้ำหนักที่เบา ๆ ก่อนน่ะค่ะ เน้นท่าให้ถูกต้องอะค่ะ อันเนี้ยเราอะอยากจะให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายอะนะคะ เพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบไปสู่เรื่องสุขภาพ เรื่องอื่น ๆ บางคนเนี่ยบาดเจ็บถาวรเลยก็มีนะคะ ฉะนั้นเนี่ย ให้เริ่มจากเบา ๆ ก่อน น้ำหนักเบา ๆ แล้วก็ไม่ต้องรีบเร่งมากค่ะ ค่อย ๆ เพิ่มไปทีละนิด ทีละนิด เราเน้นความปลอดภัย ความแข็งแรงของร่างกาย ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบอะค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม ๆ อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ส จริงเลยค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ดีเลยอะค่ะ เออ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว ตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ อืม เขาเรียกว่า ชื่นชอบกำออกกำลังกาย แต่ถ้าแบบเหมือนกับ การที่เราแบบเหมือนกับหักโหมไปเนี่ย ก็กลายเป็นว่า เฮ้ย! เออ เดี๋ยวจะบาดเจ็บเสีย แล้วก็จะไม่ได้ออกกำลังกายไปอีกเลย แบบเนี้ยนะคะ ก็ต้องแบบเหมือนกับค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปอย่างที่คุณว่าเลยอะค่ะ รู้สึกว่า สิ่งที่คุณแนะนำมาเนี่ยก็เป็น คำแนะนำที่ดี แล้วก็มีความปลอดภัยในตัวด้วย หมายถึงแบบเหมือนกับเราอะไม่ต้องหักโหมมาก ให้แบบเหมือนกับช้า ๆ แต่ว่าชัวร์ อะไรแบบเนี้ยค่ะ น่าจะเป็น น่าจะเป็น น่าจะเป็นคำแนะนำที่ดี แล้วเราก็แบบเหมือนกับเราอะสามารถทำได้จริงด้วยอะค่ะ อือฮึ
น่า ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ สำหรับการออกกำลังกายที่เรามีเป้าหมายเพื่อ เพื่อ เรื่องให้มีสุขภาพดีเนี่ย เราจะต้องเน้นความสม่ำเสมอค่ะ ไปแบบเบา ๆ อะค่ะ เบา ๆ ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมาก แต่ว่าให้เน้นความสม่ำเสมอ อย่างเช่น แบบเคยทำอยู่วันเว้นวัน ก็ให้ทำอย่างงั้นสม่ำเสมอ เคยทำอยู่ อ่า อ่า นานเท่าไร ก็พยายามทำไม่ให้น้อยกว่าเดิมอะค่ะ ถ้าเกิดว่า อ่า ถ้าเกิดว่าวันไหนเราเกิดเหนื่อยล้าจริง ๆ โอเค เราอาจจะยืดหยุ่นให้ตัวเองได้บ้างอะนะคะ ไม่ต้องไปแบบเครียดกับการออกกำลังกายว่า ต้องอย่างงี้เปะ ๆ ๆ ๆ ถ้าเกิดว่าเราเคยออกกำลังกายอยู่ 1 ชั่วโมง อย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราเกิดแบบเหนื่อยล้ามาก ๆ จริง ๆ จากการทำงานเนี่ย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะ เราไม่ต้องรู้สึกผิดว่า "เฮ้ย! ทำไมฉันเริ่มขี้เกียจอีกแล้ว" แต่ว่ามันเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คนน่ะค่ะ ในวันที่เราอ่อนล้ามากจากกิจกรรมอื่น ๆ เนี่ย เราก็สามารถยืดหยุ่นให้ตัวเองแบบว่าออกกำลังกายให้น้อยลง หรือเบาลงกว่าเดิมได้อะค่ะ เพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเนี่ยมันหักโหมเกินไป เดี๋ยวแทนที่จะสุขภาพดีเนี่ย กลายเป็นเสียสุขภาพไปเสียอีกอะค่ะ
สุขภาพ อือฮึ อืม อืม อืม อือฮึ อืม อืม ค่ะ เออ ๆ ใช่ อืม อืม อืม อืม จริงเลยอะค่ะคุณ โอ้โฮ! วันนี้คือก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาฟัง เลอมารับฟังปัญหาของเรา มาฟังเราบ่น แล้วยัง เอ่อ ให้คำแนะนำที่ดีมีคุณภาพมากจริง ๆ ด้วยในเรื่องของ เอ่อ ทั้งการออกกำลังกายรวมไปถึงทั้งการแบบเหมือนกับ ส การสร้างแรงจูงใจในการ เอ่อ นำตัวเองไปสู่ยิมเพื่อออกกำลังกายได้อีกครั้ง เพื่อที่แบบเหมือนกับ เอ่อ จะได้ จะได้ เอ่อ ให้เราเนี่ยได้ถึงเป้าหมายในเรื่องของการที่มีสุขภาพดี ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ หวังว่าจะได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพดี มีความสุขกับชีวิตนะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ